ก็จะลองดูก็ได้ค่ะ เพราะว่าจากที่คุณแนะนำมาเนี่ย มันก็ อ่า ก็คือเราจะโฟกัสงานที่มันมีเวลาน้อยก่อน ใช่ไหมคะ แล้วก็ค่อยไปทำงานที่มีช่อง ใช้เวลาเยอะ แล้วก็ควรจะจำกัดพวกอย่างอื่นด้วย อย่างเช่น มือถือ หรืออะไรอย่างเงี้ย ลดการใช้ลง แล้วก็มุ่งโฟกัสงานส่วนนี้ก่อน อย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ อืม ใช่เลยค่ะ แล้วก็นอกจากนี้ ใช่ ถูกต้องค่ะ
แล้วก็อย่าลืมให้เวลากับตัวเอง ใช่ไหมคะ ในการที่จะออก อะไร อันเนี้ยแหละค่ะ ที่กังวลด้วยค่ะ เพราะว่า มัวทำแต่งาน แล้วก็เวลาส่วนตัว ก็ ไม่มีเลย ที่จะได้ทำอะไรให้กับตัวเอง อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่ามันเครียดอะค่ะ แล้วทีนี้ ปัญหาก็คือเรา รู้สึกว่ามันล้นมากจนเราไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน จนทำให้เราต้องลืมเวลาของส่วนตัวไปในหลาย ๆ วัน อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยว่าเนี่ยแหละค่ะ คือข้อที่จะต้องแก้ไขตรงนี้ งั้นเดี๋ยวดิฉันจะลองใช้วิธีเนี้ยค่ะ ก็คือโฟกัสงานที่ใช้เวลาน้อยก่อนนะคะ แล้วก็ทำให้เสร็จในเร็ว ๆ ที่สุดน่ะค่ะ แล้วก็ค่อยมาเริ่มงานที่ใช้เวลา แล้วก็อีกวิธีหนึ่ง ก็คือเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือด้วยเนาะ
อืม อือฮึ อืม อืม ใช่ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม
ถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริง ๆ อย่างเงี้ยค่ะ อาจจะขอ ทางทีมด้วย ก็น่าจะดีใช่ไหมคะ อา ค่ะ แล้วก็ให้เวลากับตัวเองได้พักผ่อนบ้าง
อืม ค่ะ ใช่ค่ะ ถ้าหากว่า เอ่อ คุณมีในทีม ใช่ ถ้าหากว่าคุณมีคนในทีมที่พอจะช่วยเหลือได้ ก็ลองเอ่ยปากขอความช่วยเหลือนะคะ แต่ว่าฉิ่งที่ ที่สำคัญนะคะ พยายามอย่าทำหลายอย่างพร้อม ๆ กันนะคะ เพราะว่ามันจะเป็นการทำลายสมาธินะคะ แล้วก็มันจะทำให้งานคุณน่ะไม่เสร็จสักทีนะคะ ก็ขอ ข ขอเป็นกำลังใจให้คุณน่ะค่ะ ผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะ อ่า แล้วก็ ช เชื่อว่า คุณจะสามารถทำงานเหล่าเนี้ยลุล่วงไปได้นะคะ
อือ อืม อืม ค่ะ อืม ใช่ ค่ะ ค่ะ

อืม ฟังดูแล้วนะคะ แต่ละงานก็แบบว่าเร่งด่วนทั้งนั้นเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นของงานของเจ้านายก็จะเอาพรุ่งนี้ แล้วก็งานของแผนกอื่น ๆ ก็มาเร่ง เอ่อ ลัดคิว แต่ แต่ว่า ก็มีงานประชุมใหญ่ แต่นี้เท่าที่ฟังดูแล้วอะ งานที่สำคัญกว่านั้นน่ะมันก็คือ งานประชุมใหญ่ ถูกไหมคะ เพราะว่า เอ่อ มันเป็นงานที่ อืม เพราะว่ามันเป็นงานที่จะต้องพรีเซนต์กับคนหมู่มาก แล้วก็ต้องมีความ ความสำคัญ ก็คือว่า เอ่อ ความถูกต้องนะคะ แล้วก็รายละเอียดของข้อมูลก็ต้องเยอะ เอ่อ ใช้เวลาในการทำงานก็ค่อนข้างจะเยอะด้วย เพราะฉะนั้น น่ะ ก็เลยอยากให้ ฉ ให้คุณน่ะ โฟกัสที่งานที่จะต้องเตรียมทำรายงานการประชุมก่อนค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะ แต่ว่าคุณอาจจะยัง อาจจะต้องแบ่งเวลาไป เอ่อ ช่วยเพื่อนร่วมงาน หรือว่าหัวหน้าทีมของคุณน่ะนะคะ ทีเนี้ย คุณอาจจะต้องแบ่งเวลาหัวหน้าคุณ แล้วก็คุยกับ กับเพื่อนร่วมงานของคุณว่า เออ ฉันทำให้ได้นะ แต่ว่าฉันน่ะขอจะ ขอเสร็จตรงนี้ก่อน สัก เอ่อ สมมุติว่านะคะ คุณจะต้อง อ่า สมมุติว่าคุณจะต้องทำรายงานการประชุมใหญ่ ใช่ไหมคะ อาจจะสัก 4-5 ชั่วโมง คุณอาจจะบอกว่า "เดี๋ยวฉันขอทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะ แล้วเดี๋ยวหลังจากที่ฉันทำตรงนี้เสร็จ แล้วฉันจะค่อยไปกับเธอนะคะ" แล้วก็ส่วนถ้าหากว่า เป็นหัวหน้า ใช่ไหมคะ ก็อธิบายให้เขาฟังเลยว่า เอ่อ "งานที่หัวหน้าสั่งอะมันก็สำคัญ แต่หัวหน้าอย่าลืมนะว่าหัวหน้าก็สั่งงานให้เราอะเตรียมรายงานการประชุมที่จะประชุ ประชุมใหญ่ในวันศุกร์นี้แล้ว เพราะฉะนั้นน่ะ หัวหน้าก็ต้องคิดดูว่าอันเนี้ยงานประชุมใหญ่มันสำคัญกว่างานของหัวหน้านะ เพราะฉะนั้นน่ะงานของหัวหน้าเองก็สำคัญแหละ แต่อันนั้นก็งานของหัวหน้าเหมือนกัน แต่ว่างานนั้นน่ะน่าจะสำคัญมากกว่า เพราะฉะนั้นน่ะ เดี๋ยวทาง ทางเราอะ ขอทำอันเนี้ยให้เสร็จก่อนนะ แล้วเดี๋ยวอะจะไปทำงานของหัวหน้าให้แล้วกันนะคะ ขออันนี้ก่อนเลยเร่งด่วน เพราะว่า เอ่อ มันมีความ ความสำคัญและรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย อันเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าหลังจากเราทำเสร็จแล้วอะ มีอะไรที่เราจะต้องตรวจทาน หรือมีข้อมูลอะไรที่เราต้องเสริมเพิ่มเติมไหม หรืออะไร มีข้อมูลที่เราต้องไปหาเพิ่มเติมไหม เพราะหากว่าเราไม่ทำตั้งแต่เนิ่น ๆ ตอนเนี้ย หากว่าเกิดผิดพลาด หรือว่าข้อมูลอะไรที่มันไม่ครบ ถ้วนน่ะ มันอาจจะทำให้ตอนพี่พูดประชุมอะ หัวหน้าไปพรีเซนต์แล้ว อาจจะเกิดความเสียหาย หรือจะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสับสน หรือว่าไม่มั่นใจได้ ทำให้เสียภาพลักษณ์ของหัวหน้าได้" เอ่อ แล้วก็ เลยลองอธิบายให้หัวหน้าฟังแบบนี้ดูนะคะว่า เราจะขอทำอันนี้ก่อน ถ้าหากว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติม เราจะได้มีเวลาหามาใส่ให้ทัน ก่อนมาประชุม ลองคุยแบบนี้ดู ดีไหมอะคะ?
ใช่ค่ะ อืม นั่นน่ะค่ะ ค่ะ อา ใช่ค่ะ ตัวเนี้ยสำคัญมาก ใช่ค่ะ อืม ใช่ ค่ะ อือ ๆ ค่ะ ค่ะ ๆ นั่นน่ะสิคะ ใช่ค่ะ อืม ให้เวลาเรานิดหน่อย ใช่ไหมคะ? ค่ะ ค่ะ อืม อือฮึ ใช่ ใช่ค่ะ นั่นน่ะสิคะ ค่ะ ๆ นา ใช่ค่ะ ค่ะ อือ ๆ ใช่ค่ะ ค่ะ อืม ก็ยังไม่ได้เข้าไปคุยกับแกในส่วนนี้นะคะ ก็เพราะว่าแกเพิ่งส่งงานอีกตัวมาให้ อย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ
ก็เลยยังไม่ได้เข้าไป เข้าไปคุยกับแก แต่ทีนี้เดี๋ยวจะลองหาข้อมูล อ่า ในส่วนงานที่แกเร่งมาก่อนว่ามันต้องใช้เวลาไหม อย่างเงี้ยค่ะ